อ๋อ
ใช่ เพราะเขาหักไปตั้งแต่แรก ค่ะ
อืม เออ เคยเห็นแบบว่า มีเพื่อนไป work and travel อะไรอย่างงี้ใช่ไหม แล้วแบบว่าเหมือนตอนไปเนี่ย ก็มีค่าใช้จ่ายประมาณ แสน อะไรอย่างงี้เนาะ 100,000-200,000 แล้วก็แบบว่า พอ พอไป work and travel กลับมา มันก็แบบ เออ มันก็คุ้มอยู่นะ อะไรอย่างเงี้ย ถ้าแบบไม่นับแบบประสบการณ์ หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะ นับแค่เงินก็คุ้มแล้ว อะไรอย่างเงี้ย อืม เป็นโมเมนต์นั้นไหมคะ?
ค่ะ อือ ค่ะ อา ค่ะ อืม อันนี้ไปเรียนค่ะ ก็ไม่ใช่ แสน สองแสน ก็ประมาณ 2,000,000 อะค่ะ <chuckles>
อ๋อ ไปเรียนเลย อืม 2,000,000 นี่ กี่ปีคะเนี่ย? อันนี้ ป.ตรี ใช่ไหม? 2,000,000 หรือว่าเป็นวุฒิอะไร?
สอง ปีค่ะ 2 ปี สอง ปี เป็นวุฒิสูงกว่าตรีค่ะ